Eee, mungkin iya, menggebu-gebu ku itu tetap di, eee, di waktu di pagi hari kalau menurut saya ya Mas, ketimbang begadang ya. Begadang itu soalnya kan emang waktunya untuk istirahat ya dan tubuh kita butuh waktu istir eee, apa namanya, mmm, mencerna semua yang kita makan waktu di pagi hari gitu. Jadi kayak Emang betul konsentrasi, emang betul waktu begadang itu emang
<chuckles> Iya iya iya. Iya iya. Oh, iya sih. Heeh heeh.
tinggi ya Mas ya. Kan soalnya sunyi kayak saya tadi bilang ngomongnya git eee, iya gitu Mas. Eee, kadangkala kalau begadang juga berpikirnya kurang jernih kalau menurut saya Mas. Soalnya kan kurang, kurang tidur Mas.
Mhm mhm mhm. Iya iya. Oh. Iya sih. Tapi, mhm.
Apalagi kalau gimana?
Tapi kalau kurang tidur tuh emang, bisa disebut kayak orang, kayak zombie gitu loh Mas. <laughs> Aduh, iya jadi wah, Aku nggak cocok sih.
Iya betul Mas, kayak zombie, Mas. Apalagi, eee, iya gitu. Apalagi kalau kita begadang ya, Mas. Begadang kan, eee, efek jangka panjangnya itu waktu ke depan kita lebih berbahaya ya, ketimbang kita waktu bangun pagi ya, Mas ya.
Mhm. Iya iya. Iyalah pastinya, Mas.
Iya makanya itu Mas. Eee, Masnya itu, eee, mungkin kreativitasnya lebih
Mhm mhm.
bagus di mana? Di pagi hari atau di malam hari mungkin?
Mmm. Aku jujur pagi sih Mas. Aku tuh, eee, morning-nya, eee, kok morning. Aku tuh orangnya morning person banget gitu. Jadi orang yang, <laughs> orangnya, e pa apa ya, yang senang bangun pagi lah, ya sebutnya kan morning person, gitu ya. Jadi, eee, aku tuh kayak lebih merasa energik gitu di pagi hari, terus mungkin berasa lebih disiplin aja Mas. Jadi, apa ya, mmm, aku merasa diriku, eee, hebat lah gitu loh, maksudnya bisa disiplin, bangun pagi gitu. Pad kan, eee, kebanyakan orang tuh susah ya Mas ya, bangun pagi.
Wah, iya ide. <laughs> Iya. Iya.